Ah oui, toi, tu es tu as en fait c'était un tu as pris un risque, tu as décidé de te lancer malgré qu'il y avait quand même, heu heu, derrière des, heu, enfin une assurance on va dire, heu, de pas te retrouver sans rien. Mais alors concrètement, parce que toi, tu as t tu me disais que, heu, tu vas peut-être pas conseiller ça, heu, aux gens, comment toi tu as fait. Alors, mais toi, quelle concession, enfin, te quelle concession as-tu faite par exemple par rapport aux horaires? Le salaire, je pense que le salaire n'était pas le même quand même, heu, par rapport à ton statut, aussi, et sur quoi tu refuses de transiger? Ou as-tu refusé de transiger?
Ouais. Non. Oui. Non, du tout. Alors, heu, c'est vrai que je peux me lever bien plus tard que, heu, à l'époque. Je suis pas obligé de me lever à 04:30, 05:00 pour, heu pour le faire. Si j'ai envie de me lever à 9 heures, bah, heu heu, je me lève à 9 heures, si j'ai envie de me lever à 10 heures, si j'ai envie, je me lève à 10 heures. Si j'ai pas envie de me lever, je me lève pas. Et après du coup, je gagne pas d'argent. Ça c'est ça c'est une contrainte aussi qui est compliquée. Donc faut avoir un petit peu, voilà, heu, faut savoir, heu, comment se se pousser à travailler pour soi.
<laughs> Ah oui. <chuckles> Oui, voilà. Ouais, il faut être organisé et de se discipliner presque.
Oui, c'est clair. Et puis en plus, il y a tous les aspects à côté, parce que moi, je je faisais le le hobby en tant que tel donc je fabriquais et cetera, heu, des petits trucs mais après il y tout le côté administratif qui rentre en compte. Heu, que les déclarations Urssaf le c'est ça, heu, le statut auto-entrepreneur, tous les tout ce qui va autour, heu, les devis, heu, les démarches pour les marchés, heu, tout le côté vraiment un peu lourd et un peu s heu, caché qu'on imagine pas forcément au début quand on se lance, on se dit: «bon allez, heu, ça va être pareil, mais je vais avoir plus de commandes.» Mais non, les commandes, elles viennent pas toutes seules, faut aller les chercher. Ça c'est, <laughs> c'est la surprise!
Complètement, par rapport à ton statut, oui, voilà. Complètement. Mais est-ce que tu as mis, heu, une stratégie enfin, heu, tu as mis une stratégie heu, marketing, derrière, heu, derrière ta enfin ta passion qui est devenue ton métier. Heu, comment tu as fait? Ou est-ce que tu l'as compris tout de suite ou c'est par la suite, heu, on est venu, quelqu'un peut-être t'a conseillé en disant, heu, «Oui, il faudrait peut-être te faire connaître via les réseaux sociaux ou ou je sais pas, via des annonces».
Oui. Ouais, bah, en fait les réseaux sociaux, j'ai commencé tout de suite parce que c'est, heu c'est un moyen simple en fait de de et gratuit de montrer son travail. Mais ensuite c'est c'est arrivé petit à petit. Au début, je me suis lancé un petit peu, bon, heu, un peu comme un saut en parachute, mais sans parachute. Je me suis dit au pire je m'écrase, heu, voilà, j'aurais essayé et puis, bah, je reprendrai un taf normal, hein.
Ouais, voi Heu, c'est très risqué. <laughs>
Oui, <laughs> voilà mais il y avait pas de risque de mort quoi, juste de moins manger. J'étais un peu en surpoids en plus donc, heu, <laughs> mais, heu, voilà, il y avait pas de j'avais pas de filet de sécurité. C'est ça que je veux dire, heu, j'avais, heu, quelques droits chômage, mais c'est tout. Et ensuite après, c'était, heu, à moi justement de de me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire aussi. Et heu et ça a pas ça ça a pas été évident. Ça, c'est clair.
<chuckles> Ou ouais, voilà, c'est Oui, oui.